Mhmm, ciao allora io purtroppo ho un problema legato al fatto che, ehm, spesso quando mi metto in un'attività, quando mi mi dedico a qualcosa, spesso e volentieri, ehm, comincio a perdere interesse non appena ricevo la minima critica su quello che sto facendo, nonostante comunque sia comprensibile ricevere delle critiche, nel momento in cui mi sto a somma poi soprattutto quando magari ti stai approcciando a mhmm, a una cosa per la prima volta o comunque sei ancora acerba su quell'argomento, no, quindi, mhmm, mhmm, purtroppo io non riesco a mantenere una costanza perché non mi sento, mhmm, validata in quello che sto facendo. Purtroppo ho una sorta di, mhmm, non lo so f come chiamarlo, mi viene da dire vizio, ehm, secondo cui, mhmm, ho bisogno di o subito un incoraggiamento iniziale, altrimenti penso che quella cosa automaticamente non faccia per me, perché se facesse per me si noterebbe in modo lampante.
Certo. Mh. Okay. <clicks tongue> Okay, quindi insomma, ehm, da quello che mi hai raccontato, è come se tu cercassi negli altri quindi una conferma che quello che stai facendo, quello giusto per te.
Esatto, sì, precisamente.
Okay, e quando, mhmm, questa conferma non ti arriva quindi, cos'è che che senti che che ti z mhmm, che percepisce, che poi ti porta a non a non continuare, diciamo così, nel nell'hobby o comunque sia nel lavoro che hai iniziato?
O Allora, ehm, mhmm, tendenzialmente provo una sensazione non solo di frustrazione verso me stessa, nel senso che, ehm, sento di aver sbagliato, di evidentemente non avere un talento verso quella determinata cosa. E poi io sono stata purtroppo molto influenzata forse anche da questo. Cioè, mi viene da pensare che io abbia un po' questa, <tsk> ehm, idea, seppur probabilmente sbagliata, del fatto che, ehm, una tendenza o un talento si palesino subito, anche senza aver mai toccato quella materia, quella questione, quel mhmm, quell'attività.
Okay. Di lei prodigio, no, il bambino prodigio. Pensi che che, insomma, quando inizia a fare una cosa è subito talmente bravo che diventerà poi ma questa idea, no, che hai, si lega al fatto perché hai, mhmm, il sentore anche che, ehm, è come se tu dovessi iniziare qualcosa da portare avanti sempre?
Sì. <chuckles> Sì. Allora, sì, ehm, in parte sì, perché mi mhmm, mi piacerebbe tanto trovare una cosa per cui dici: "Sono portata per quella cosa," no, la classica frase che, ehm, a ehm, d o o che magari sono abituata a pronunciare su altre persone, per esempio: io in famiglia ho 2 ehm, mhmm, 2 membri importanti, ovvero mio padre e mio fratello, entrambi sono molto creativi, sono designer, uhm, mhmm q e e ed è proprio una cosa innata, che hanno dentro, capisci, una mhmm, <tsk> qualcosa di una scintilla, ecco, qualcosa di loro, propria. E, mhmm, e e vo oltretutto anche il mio partner è un musicista e ha sempre saputo che la sua passione assoluta fosse la musica, ed è molto talentuoso, e quindi io mi confronto con una serie di persone importanti per me, che, uhm, effettivamente hanno questa propensione, no, mhmm
Certo. Ah, okay. Certo. Certo, che hanno fatto del della loro vena artistica anche una professione, da quello che mi dici, corretto?
Esattamente, sì, sì, sì, assolutamente.
E quindi hai un po' quando a allora è normale che, ehm, paragonandosi, no, a persone che, ehm, insomma, come abbiam detto, no, hanno questo lato artistico e che l'hanno portato avanti anche a livello professionale, ci sia magari in te la spinta a dover trovare quella scintilla che sia poi che dia la la chiave di volta alla tua vita, no? Se e quindi che quello che stai facendo, che stai portando avanti fino ad oggi, non sia ancora, diciamo così, scritto nel tuo destino.
Sì. Esattamente. Esatto. È proprio quello che provo. Sì, m mhmm, sento ques
Che e questa difficoltà proprio a a dire: quello che sto facendo ora è un po', ehm, magari una, non un ripiego, però, mhmm, una
Mh. Sì, sì, invece è proprio un ripiego, s m cioè la vivo proprio così in effetti. <chuckles>
Okay, e come ti fa sentire questa cosa, quando arrivi alla fine della giornata, no, in cui fai tutte le tue attività quotidiane, come ti senti poi, svuotata? Ricaricata?
Allora, se è una cosa che mi ha dato piacere nel f mhmm, farlo, insomma, mi ha mi ha portato comunque benessere, anche se per poco tempo, magari qualche ora, perché comunque io poi sono anche una persona co con difficoltà di concentrazione e tendo a distrarmi facilmente a perdere interesse in generale, però, ehm, se è una cosa che e poi a co attraverso la buona riuscita di quell'attività, ehm, provo un senso di piacere, allora lì mi sento molto ricaricata, mi sento positiva, mi sento pronta a ricominciare a farlo, però appena il minimo fallimento subentra, mhmm mhmm, perdo completamente interesse, cioè dico: "Vabbè, non era questa la mia cosa, passo e vado avanti". Però facendo così non approfondisco assolutamente nulla. Quindi finisce che ho provato tante cose ma non <chuckles> insomma.
Okay. Okay. Okay. Eh certo, e alla fine non non ti senti di essere riuscita a portarne avanti nessuna, no? Perché è come se ricercassi sempre una sensazione diversa rispetto a quella che ti hanno dato tutte le attività che hai già provato.
Sì, esattamente. <chuckles>
E hai provato a comunicare magari al tuo compagno o comunque sia alle persone, mhmm, dalle quali ricevi più spesso delle critiche, hai mai provato a spiegargli questa tua necessità di essere motivata, incoraggiata e spronata?
Allora, eh, sì, devo dire che il mio compagno non n tende sempre a non criticarmi, forse proprio perché, essendo una persona piuttosto empatica, ha capito il modo in cui io vivo <chuckles> questo questo aspetto delle cose, diciamo. Quindi lui tende a non criticarmi mai, anzi mi incoraggia, dice sempre che è una cosa pre esempio, ultimamente avevo iniziato a credere che forse potevo buttarmi sulla pittura anche solo per, ehm, sfogarmi un po', no?
Certo. Mh, che è un bellissimo hobby, no, una bellissimo svuota mente.
Sì. Sì, infatti era molto, molto rilassante. Mi sono dedicata soprattutto in periodi in cui, sono stata un po' giù di morale, insomma, mhmm, ho fatto un paio di quadretti, qualche cavolata così, e e lui mi ha sempre detto: “Ma è bellissimo, è fantastico.” Però allo stesso tempo mi sento anche un po' presa in giro, perché chiaramente non lo sono, non sono così brava.
Perché non senti magari neanche l'autenticità di dire: "Forse me lo sta dicendo perché sa come sono e che, ehm, potrei demoralizzarmi facilmente."
Ehm Esatto. Esattamente, proprio così. E quindi quin a un certo punto il suo giudizio perde un po', diciamo, importanza da questo punto di vista. Ovviamente apprezzo, mhmm, la cosa in sé, però s legata proprio al <chuckles> all'hobby, poi perde un po' rilevanza. E poi io sono ab mh, scusa.
Certo, guarda in r sì no, dimmi pure.
No, volevo dire solo, mhmm, una piccola parentesi per aiutarti a capire forse anche meglio l'origine della cosa, che io sono stata abituata comunque con mio padre, che è, mhmm, molto critico e severo in generale su tutto, nonostante comunque lui abbia sempre, mhmm mhmm, apprezzato alcuni lati del del del mio essere e mi ha sempre detto che io posso fare tutto, che io sono intelligente, che io sono così e che io sono colì; però poi il dato di fatto è che è sempre stato molto bravo a criticare tutto. Quindi era solo per farti
Ve eh ehm, questo non è una piccola parentesi è in realtà quello che, e ehm, ti è rimasto, no, un po' nel modo di parlarti anche tu verso te stessa. È u un modo che hai visto agli altri di comunicare con te che poi hai fatto tu, quindi non è una piccola parentesi a mio avviso, in realtà è una cosa molto importante da tenere in considerazione. E volevo tranquillizzarti anche sul fatto che non sei la sola che ha queste difficoltà, ma che è molto comune, e ehm, avere questo blocco, no, quindi essere il peggior giudice verso se stessi, tante volte; e ed è complicato però gestirlo. Quindi, mhmm, hai mai provato magari una un mhmm, di importi, diciamo così, no, in maniera molto razionale, degli obiettivi minimi? Cioè, da il tra il “Non sono capace a pitturare, non ho mai utilizzato un pennello” e il “Sono il nuovo, ehm, Monet <chuckles> italiano”, di metterti degli obiettivi più concreti, fattibili e realistici, piano piano, da raggiungere.
Mh-mh. Mh-mh. S Eh sì. Mh-mh. <sniffs> <chuckles> <chuckles> È giusto. È vero, questo potrebbe essere effettivamente un buon metodo per per arrivare a pr piccoli passi, magari, a raggiungere un livello un po' più alto prima di prima di scoraggiarmi completamente e di dire: “Non sono fatta per quella cosa”; perché alla fine <sucks teeth> uhm, probabilmente l'idea che mi sono fatta del fatto che, mh-mhmm, la cosa o la sai fare o no, diciamo è è molto utopica come
Certo. No, più che altro ti aiuta anche magari a arrivare poi a un certo punto in cui uno dice: “Comunque sia, non ho raggiunto il livello che mi sarebbe piaciuto,” però ti potrebbe aiutare a darti tempo anche di valutare le tue abilità e di darti una piccola motivazione, no, da sola, in cui dici: “Okay, io questo piccolo obiettivo l'ho raggiunto, proseguiamo col prossimo,” perché altrimenti creare un obiettivo troppo alto potrebbe portare poi, come mi hai detto anche tu, a scoraggiarsi in partenza, perché sembra una montagna altissima da scalare, no?
Mh-mh. Sì. Sì, è vero, è proprio infatti è questa la metafora giusta da utilizzare, sembra proprio di affaticarsi e di scalare. Ehm, però effettivamente, come hai detto tu, ehm, questo non solo potrebbe essere qualcosa che motiva, e b a a a quanto meno provare, no. In più ho pensato attraverso le tue parole sono arrivata anche alla conclusione che forse, mhmm, potrebbe anche aiutarmi a capire verso cosa sono più tendente. Anche se dovessi fallire su la la cosa che provo, magari attraverso quella capisco se sono tendente a, per esempio, gli hobby artistici. Mh.
Certo. Esatto, e ti potrebbe far rivalutare anche l'idea del fallimento, perché non è non è più il: “Non ho imparato a pitturare. Ho imparato a fare tantissime cose, tantissime figure, ma ho fallito", se vogliamo chiamarlo in questo modo un po' duro, "in una determinata parte del processo e non in tutto." Ti aiuta magari anche ad avere un pochino più d'autostima, perché alla fine anche lasciando, ti rimane però non il fallimento totale, ma l'aver raggiunto in realtà altri piccoli obiettivi.
Mh-mh. Mh-mh. Sì, è vero, assolutamente. Sono sono completamente d'accordo e forse avevo proprio bisogno di sentirmelo dire. <sniffs> Allora da <chuckles> da domani inizierò un nuovo hobby e e ti terrò aggiornata.
<snorts> Sono contenta. Certo, mi farebbe un sacco piacere, anzi.
<chuckles> Perfetto, allora ti ringrazio ancora tanto per avermi ascoltata.
E grazie mille a te per esserti aperta e avermi raccontato, insomma, questa tua fragilità. Grazie mille.
<snorts> Di niente, grazie a te.